あの、人間誰しもいろんな他の方とお話ししたり、コミュニケーション取る時があって、で、ま、自分ではそんなつもりなかったんだけど、あの意図しないで相手が、ん、なんか傷ついちゃったみたいな時ってあるかなと思うんですけど、これまで実際そういうことってあったりされましたかね？
うん。 うん。 うんふん。 いやもうほんとに何度も何度もあったんですけど、むじふじ何度も何度も恥ずかしい話なんですけど、何度もありまして、で、一番なんかこう記憶にこう私の中で、つ傷つけた方なんですけど、なんかそれが、ま、意図せず傷つけてしまったということで、なんか幼いながらにも私の方にも、くちょっと心に傷がいったことがありまして。
何度も何度もですか？ああ、いえいえいえ、いううーん。 はい。 ええ。 うん。 うん。 え、え、幼いながらっていうことは、いつ、何歳ぐらいの時のお話なんですかね？
うん。 だいたい、ま、中学校1年とか、ま、く小学校6年生とかそのぐらいのあたりでしたね。
ああじゃあ11、じゅうに、じゅうさんあたりの頃のお話なんですね。へえ、お友達ですか？相手は、ただの同級生とか、どんな関係だったんですか？...
ふんふんふん。そのあたりでした。うーん。 はい。うん、同級生のまあ、ほんとに仲の良い友達だったんですけど、ま、ちょっとそれをきっかけに、仲がこじれてしまったっていうエピソードがあります、一つ。
うん。 ええええ。 ああ、そうだったんですね。それはなんかちょっと差し支えなければで全然大丈夫なんですけど、なんか言葉で傷つけちゃったんですかね。なんか態度みたいのが意図しないで傷つけちゃったんですかね？
うん。 うん。 うん。